पेटेंट के लिए एप्लाई करना चाहते हैं। टेक्नोलॉज़ी से वशीभूत हैं अच्छे से। क्या करना चाहते हैं बहुत अच्छे से जानते थे। क्या फ़ाइंडिंग्स है बहुत अच्छे से जानते थे। क्या आउटकम्स उसके आने हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते थे। अब जो व्यक्ति या जो ग्रुप, पेटेंट के लिए एप्लाई करने जा रहा है, आप आप क्या आप उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो टेक्निकल एरर कर देगा? वो टेक्निकल टर्मिनोलॉज़ी की मिस्टेक कर देगा? है ना। लेकिन हमने करी। अब मैं आपको बताऊँ तो देखिए हुआ क्या। अ मेरा काम था देखिए हर किसी का अपना-अपना रोल होता है। 4 लोगों का ग्रुप था। मेरा एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो अ, वो मेरे लिए लायबिलिटी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़, ये भाई बेस्ट फ्रेंड है तो फ़ायदा चाहिए। तो वो इसलिए था। तो उसपे देखिए कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। मैं, मेरा काम था देखिए आइडिएशन का और एक्सपेरिमेंटेशन का। बाकी जो 2 लोग थे उनका काम था रिकॉर्डिंग्स का जो फ़ाइंडिंग्स है उनको लिखने का और रिपोर्ट तैयार करने का, फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार करने का। तो कहीं न कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो गलती हमसे हुई वो गलती ये थी कि हम एक को एक-दूसरे का काम देखना चाहिए था। मैं कई बार देखिये ये सोचता हूँ कि उस दिन ऐसा क्या अलग हो सकता था कि ये काला दिन नहीं आता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अ, शायद उन लोग उन दोनों ने मुझसे एक बार कहा होता कि भाई अ, हम जो है रिपोर्ट निकलवाने जा रहे हैं लेकिन एक बार सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं तुम देख लो फ़ाइंडिंग सही है या नहीं। या मैं उससे कह सकता था कि भाई एक बार सॉफ्ट कॉपी तो भेज दो मैं देख तो लूँ सही आया भी है या नहीं, सही फ़ॉर्मेट है या नहीं। है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जो ब्रो कोड होता है, ब्रो कोड के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि एक अ, एक होता है ना अनसंग ट्रस्ट होता है अ, लड़कों के बीच में जब दोस्ती होती है, कॉलेज में तो ख़ासतौर से ज़्यादा ही होती है। तो अ, उसके चक्कर में मुझे लगता है कि हम मारे गए। और मैं आपको बताऊँ जब वो जो जब रीज़न देखा ना कि अ, टेक्निकल मिस्टेक अब बहुत समय तक हम ढूँढते रहे पूरी रिपोर्ट हमने देखी क्या टेक्निकल मिस्टेक है, कहाँ क्या हो गया है भैया, क्या गलत कर दिया है। और देखिए उसमें टेक्निकल मिस्टेक ये थी कि जिस चीज़ पर हम काम कर रहे थे उसमें एफ़िशिएंसी नहीं निकाली जाती है उसमें सीओपी निकाला जाता था। और मेरे दोस्तों ने सीओपी के बजाय एफ़िशिएंसी निकाल दी और बस वही गुड़-गोबर हो गया।
हुँ। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। <laughs> जी। हुँ। हम्म, सही बात बोल रहे हैं आप। सही बात बोल रहे हो। हुँ। जी। अच्छा। अरे बाप रे! जी, समझ गए हम। अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, क्रॉस चेक करना चाहिए था। हुँ। हुँ। ठीक। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। हुँ। कुछ भी नहीं हुआ। जी। बिल्कुल, सही बात है। हुँ। <laughs> हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। अरे बाप रे! बहुत छोटी-सी चीज़ है ये तो। एफ़िशिएंसी निकाल
और देखिए अ, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं आपको सच बताऊँ। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था और हर चीज़ में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था देखिए मैं आपको बताऊँ उस वक़्त मैं क्लोज़ मोड में गया और कहीं न कहीं मैं बहुत डिफेंसिव मोड में भी चला गया था। अगर आप जानना चाहें तो मैं बिल्कुल देखिए बताऊँ आगे का कि क्या हुआ फिर?
अरे बाप रे! क्रोधित था। <laughs> हुँ। जी। बताएँ।

अ, देखिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि अ, वो किसी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। वो एक होता है ना कि आपका आउटलुक क्या है उस ज़िंदगी के प्रति या उस अ, परिस्थिति के प्रति है ना? तो आउटलुक बहुत मायने करता है। अगर आप देखिए अ, पॉज़िटिव आउटलुक अगर आप नहीं रख सकते हैं तो नेगेटिव तो मत रखिए। न्यूट्रल आप रख लीजिए। मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप उसमें आप तो ना तो आपने कुछ बहुत अच्छा देखा ना तो आपने बहुत बुरा देखा। लेक़िन जहाँ पर आप देखिए नकारात्मकता की तरफ़ जाने लगते हैं। एक छोटा-सा थॉट भी नकारात्मकता का कहीं न कहीं आपके पूरे मनोभाव को बिगाड़ के रख देता है। पूरा का पूरे मनो अ, जो आपका व्यवहार है उसको पूरा का पूरा देखिए बिगाड़ के रख देता है। क्योंकि देखिए मेरे साथ हुआ मैंने आपको कहा ना कि मैं मैं मैं ये कहीं न कहीं एक नकारात्मक भाव था, है ना? ये ये नकारात्मक भाव था जिसने की देखिए मुझे मेरे दोस्तों से भी दूर कर दिया। अ, कहीं न कहीं देखिए अ, मेंटर का फ़ोन नहीं उठाना और ये सारी चीज़ें जो थी तो वो उसने मुझे देखिए और ज़्यादा अंधकार में धकेला। वहीं अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया होता कि अरे कोई बात नहीं ग़लती तो मेरी भी थी, उसकी भी थी और डेढ़ साल हमने लगा दिया देखिए उस एप्लीकेशन को वापस से फाइल करने में। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर 2-4 दिन में ही हमने जो है उसको सही कर लिया होता और 3 महीने में हम वापस से उसको एप्लाई कर देते। क्यों हमने इतना समय लगाया? तो हो सकता है कि पेटेंट मिल जाता। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए एक ही परिवेश के कई सारे अ, ब उ जो है रिज़ल्ट आ सकते हैं उसके बस शर्त इसके कि आप कौन-सा वाला रास्ता अपना रहे हैं। आप सकारात्मक पकड़ा, नकारात्मक पकड़ा, न्यूट्रल पकड़ा या फ़िर बस आप उस क्लोज़ मोड में चले गए कि नहीं भैया अब तो हो गई। हम ख़ुद की भी ऐप कि ज़िंदगी।
हुँ। बिल्कुल, सही बात है। जी। ज़िंदगी के प्रति। बिल्कुल, सही बात बिल्कुल, ख़ूबसूरत बात कही आपने। न्यूट्रल रहना चा उहुँ। उ, हुँ। जी। हुँ, उ, हुँ। जी। हुँ, कहीं न कहीं आपके अंदर आ गया था बिल्कुल। हुँ। हुँ। <chuckles> समझ सकते हम। ग़लती तो मेरी भी थी। हुँ। जी। तो फ़िर भी ठीक, हुँ। पेटेंट मिल जाता आपको। अध्याय हो सकते। बिल्कुल, सही बात है। हुँ। जैसे। हुँ, अब तो हो गया हुँ। बेहद ख़ूबसूरत तरीक़े से आपने समझाया और अ, एक चीज़ मैं आपको जनाब ज़रूर कहना चाहूँगी आपका पूरा ये वर्णन सुनके मुझे एक चीज़ समझ आई है देर आये दुरुस्त आए और दोस्तों के साथ आए। तो ये मुझे आपके वाक्यान में बड़ा अच्छा लगा। ख़ैर अ, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है। हालाँकि कुछ भी ऐसी कोई चीज़ या दुर्घटना हो जाती है। अक्सर वो चीज़ हम अपने आप को इतना अ, ज़्यादा बंद कर लेते हैं कि हमें थेरेपीज़ की, डॉक्टर्स की अलग-अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से बाहर निकलने के लिए और फ़िर हम सीखते हैं। इसमें आपका क्या विचार है?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। दोस्तों के साथ। जी। हुँ, हुँ। उ, हुँ। उ, हुँ। हुँ।

हुँ
"मैंने तुम्हे एक ग्रुप भेजा, मेरा ये प्रोजेक्ट था। मैंने ये सोचा था। मेरी वज़ह से तुमको ये मिला है।" मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जो मैं, मैं वो किस एक्सट्रीम तक गया होगा? मैं तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें अभी बता रहा हूँ। बाकी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वो गया।
हुँ, हुँ। अहंकार आ गया। हुँ। समझ गयी। <laughs> समझ सकते हैं हम। जी।
तो कहीं न कहीं देखिए अ, ब हाँ, ये कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो गयी। मैं मैंने बहुत मेहनत करी। मेरी वज़ह से इन लोगों का भी हो रहा है। मेरी वज़ह से इन लोगों को ये मौक़ा मिला है।
हुँ। हाँ आपको ये लगने लग गया ना कि मैंने ये मौक़ा सबको दिया और जब मैंने ये मौक़ा दिया तो उन्होंने उस मौक़े को ढंग से उन उसके ऊपर कार्य नहीं करा। तो ये आपके अंदर शायद क्रोध आ गया था। जी।
जी। काम नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। और ये क्रोध देखिए इतना प्रचंड था कि अ, दोस्तों से बातचीत बंद हो गई। मैं बिल्कुल क्लोज मोड में और देखिए उसमें भी सबसे ज़्यादा बुरा क्या हुआ? कि कोविड भी आ गया और लॉकडाउन लग गया। अब कहीं न कहीं देखिए जो बातें खुल कर के अगर हो जाती और अ, चीज़ें सॉर्ट-आउट हो जाती
<chuckles> अरे! हुँ। हाँ। अरे! तो थोड़ा-सा उसका कोई आप लोग हल निकाल लेते। जी, जी, जी।
हाँ, लेकिन नहीं अब हम पहुँचे, अपने-अपने घर निकल गए हम।
दूरियाँ बढ़ गयी होंगी। हुँ।
अब, मैं पहले देखिए परेशान, लॉकडाउन में आप किसी से बात नहीं कर सकते कहीं बाहर आप घर में होकर के भी देखिए अकेलापन था। और वो चीज़ बहुत लगी थी। मतलब आप सोचिए कोई आपने बड़ी अ, उम्मीदें पाल रखी थी। क्योंकि देखिए अगर एक बार पेटेंट मिल जाता तो कहीं न कहीं एक अलग ही अपना वर्चस्व महसूस करते हैं। एक अलग ही जी, उस पर हम आगे भी काम करते उस पे। हमने तो सोच भी रखा था अरे! कोई मोटी कंपनी ढूंढेंगे उसको बेच देंगे उसको, मालामाल हो जाएँगे। तो बिल्कुल इस तरीके की देखिए अ, ब बातें होती रहती हैं दोस्तों में। और मैं आपको बताऊँ फिर देखिए उस दौरान पूरा समय ऐसे निकल गया। अब देखिए मैं आपको बताऊँ तो अ, दोस्तों से मेरी बातचीत बहुत हद तक कम हो गई थी। ख़ासतौर से उन 2 लोगों से। वो दोनों
बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। अलग हो हाँ, क्योंकि आप आगे फिर कार कार्य करना शुरू कर लेते हैं। जी। <chuckles> हुँ। जी। हुँ। क्योंकि आप लोग इतना दूर हो गए एक-दूसरे से सारे के सारे।
जी।